Ja, das ist nachvollziehbar, ähm, ma aber dann müsstet müsstest du ja entweder direkt bei einer Familienfeier an mal ansprechen, ob es na ob man's anders machen könnte oder man müsste es so kleinteilig ansprechen, halt nicht mit allen gemeinsam, sondern halt, okay, da hat man jetzt mal 'n Treffen mit einem Teil der Familie und da spricht man mal drüber, äh, um zu gucken, ob da überhaupt oder so 'n bisschen anzutasten, ob da überhaupt was möglich ist an Veränderungen. Weil man könnte ja auch sagen: „Hey, wir machen mal alle zusammen so 'ne Reise auf so 'n mega Bauernhof oder so und dann machen feiern wir halt da diesmal, ja, ähm, und es muss gar keiner zu Hause irgendwas ausrichten, sondern wir machen mal einen Familienurlaub, einen richtig großen Familienurlaub“. Aber das
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Richtig. Ja, ja. Ja! Das wäre schön, ja. Mhm, mhm. Schick, ja. Ja. Das ist w das wär auch schön, ja, ja.
Mhm, genau. Aber man muss es natürlich trotzdem ansprechen, wenn man nicht darüber spricht, dann wird sich da wahrscheinlich auch nicht, ähm, irgendwie so der Gedanke mal da weißt du, dass die halt auf 'n Ged den Gedanken auch mal kommen: „Hey, man kann doch mal was anderes machen.“
Mhm. Mhm, mhm, mhm.
Die Frage, wie sehr halten die an dieser Tradition fest, dass jemand, ähm, der Gastgeber sein muss, ne?
Richtig, richtig.
Weil das bedeutet ja oft Leuten auch etwas, Gastgeber sein.
Ja, ja, ja. Also hier, äh, streiten sie sich darum, wer Gastgeber sein darf. Ich kenne das eher andersrum, ne? So nach dem Motto: Ach ne, ich gehe mal lieber zur Oma, boah habe ich nicht habe ich nicht so viel Arbeit“, weißt du? <chuckles>
So wie 'n Wettbewerb. <giggles> Genau. Jo. Ja, das habe ich auch schon gehört. Mhm. Genau.
Ja, also ja ne, ich ich bin da sehr vorsichtig, mich zu äußern, gerade nachdem also letzte Weihnachten habe ich mich mal zu dem Thema geäußert und dann, äh, ja, war das auch wieder nicht recht. Also
Ah. Hm. Aber das war dann halt, äh, trotzdem äh, war das dann in dieser großen Runde, wo du dich geäußert hast?
Ne, das war also speziell ähm, das war meinen Schwiegereltern gegenüber, weil die haben dann in diesen Streit eingegriffen und gesagt: „Nein, wir feiern da.“ Und ich hab dann gesagt: „Hey, das könnt ihr nicht entscheiden, das entscheiden wir mit.“ Ne? aber ne. Also es ist wirklich manchmal wie 'n Clan, ne?
Auch 'n bisschen kleiner. Mhm. Ah, okay. Mhm, okay. Mhm. Ja. Wo dann die Obersten äh, die die <giggles> die Alter die Älteren dann entscheiden, was gemacht wird. Mhm. Das klingt aber auf jeden Fall trotzdem auch spannend, ähm. Ja, vielleicht musst du auch 'n bisschen Zeit darüber wachsen lassen und dann zur äh, zur, äh, Gelegenheit nochmal dasselbe Thema ansprechen, ne? Vielleicht haben dann in der Zwischenzeit sich andere Gedanken bei den anderen entwickelt, man weiß es ja nicht, ne? Nachdenken hilft ja auch manchmal oder Zeit. Grad Zeit hilft manchmal auch.
Genau. <giggles> Absolut. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Stimmt. Stimmt, ja. Mhm.